إمم إمم، بالضبط، في حاجة تقيلة كده ف باروح بساعده، مثلًا لو في حاجة باغسِلها له، أنت فاهم قصدي؟ لو في حاجة مثلًا م هدومه باغسِلها له، ممكن ساعات على فِكرة يعني باحب برضه إن أروّق معاه الشقة أو كده. أو أروّق له المكان اللي هو قاعد فيه، عشان برضه ما ينفعش إن أنا أسيبه، أنت فاهم. بس الموضوع إيه بقى، موضوع إن أنت ساعات بتكُون راجع من الشغل أنت تعبان، مش قادر أصلًا إن أنت تتحرك، يعني عارف أنت راجع تعبان يعني، ولسّه كمان يعني أنت كمان في في أنا باشتغل يُعتبر شُغلانتين كمان. فتخيل بقى إن أنت شغال شُغلانة والتانية وساعات ما بِتروحش الشُغلانة الأولانية عشان تروح لجِدك فاهم، فالموضوع إيه، بالضبط مش لاقي بقى حد إيه من العيلة عندي يعني إيه، أتكلم مثلًا
إمم. أيوه سام لأ، دي حاجة صعبة طبعًا، إمم إمم. طَب وأنت ده بقى بيأثّر على على شُغلك ودراستك وكده. تحسّ يعني دلوقتي والّا إيه؟
حاليًا بقى يأثّر جامد. يعني عارف أنت هاقُول لَك حاجة، وقت الدراسة ما كانش بيأثّر، ما كُنتش حاسِس إن أنا تعبان، ما كُنتش حاسِس إن أنا مُرهَق من الموضوع ده، ليه؟ <tsk> يا باشا أنا كُنت باروح الجامعة، أرجع ممكن أقعد عندُه أبات عندُه، بعد كده ألبس وانزل أروح الجامعة تاني، مش فارقة، فاهمني، الموضوع ما كانش صعب بالنسبة لي. بس الموضوع أثّر بقى عليَّ ده جامد، وده دخلّني بقى في ضغط بسب كُتر الشغل، بسبب كمان القعدة معاه، بسبب إن أنا في حاجات أصلًا المفروض عليَّ إن أنا أروح اعملها، يعني حاجات مثلًا باجهِزها في حياتي، باعمِلها، أنت فاهِم، ففكرة بقى إن كل خِلاني كده أ كل خِلاني رامي راميين الموضوع، ما حدِش بيسأل، ما حدِش بيتكلم دي مُرهقة شوية، فاهمني؟
صح أيوه. أكيد. طبعًا إمم، إمم، إمم، إمم. ليك حياتك. أيوه إمم. يعني أنت ما فيش أي دعم من العيلة، أنت بس اللي شايل؟
لأ، خالص ما فيش دعم، ما ه ه ما اكدبش عليك ما فيش دعم من العيلة خالص، ما عارف أنت اللي هو أنا مثلًا أكلم خالي طيب آآ، أنا شغال أصلًا مع واحد منهم، يعني أنا شغال مع واحد من خِلاني شاغل م شغال معاه في مكتب، المكتب بتاعه وكده. <tsk> فهو نفسه أصلًا أنت فاهم وأنا رايح يقول لي أنا رايح لجد فباقول له: "أنا رايح لجدي" ما بقلتش ما بالاقيش بيهتم يعني، ما بالاقيهوش بيهتم، اللي هو طَب ما ما تيجي معايا طَب ما تيجي توصلني مثلًا وإحنا رايحين إيه المشكلة، <tsk> إيه المشكلة ما تروح ت تش هو مش هاقول لَك برضه إن هُم مُقصّرين، يعني هو خال واحد بس هو ال بير دايمًا بيسأل عنه. بس للأسف، بسبب طبيعة شغله <tsk> ما بيقعدش، ما بيقدرش إن هو يروح هناك. لأنه عنده بيته وعنده الشغل، حرفيًا لازم يكون 24 ساعة في الشُغل. طَب أنت مثلًا حد من خِلاني فاضي، طَب ما تروح تشوفه، ما تروح تِبات معاه لأ، يعني كل حاجة عليَّ أنا، يا إمّا أنا يا إمّا مثلًا حد من عيال خالتي، ولاد خالتي يعني لازم برضه ساعات بيروحوا وكده، فأنا حرفيًا عارف، اللي هو أنا عايز أتكلِم معاهُم، أروح أكلِّمهم وكده أواجِههم، بس عارف فكرة إن أنا مش عارف أقُول لهُم إيه. يعني، حتى أنا عايز حل للموضوع أصلًا.
تمام، تمام. إمم، إمم، امم. مش فارقة معاه أصلًا، إمم. حلو، إمم